今まで、あのライブとかって行かれたことってありますか？
はい、あります。
あ、ほんとですか。あの、ちなみに、あの、心動かされた瞬間っていうのを聞きたいんですけど、いつ、あの、ぐらいに、あの、どなたのライブに行かれたとかお聞きしてもいいですか？
あ、はい、あの はい、なんかもう、なんか、近いんですけど、今年の夏の
はい。
ビリーアイリッシュ て、わはい、分かります。そのその人のあの、ライブだったんですがはい。で、あの、しすほんとに私久しぶりのライブで。もう前回が、なんだろうな、コロナ前とかさ、なんそれぐらいにすごい前なんですけど。で、今回久しぶりに、あの、ビリーアイリッシュに行ってきましてそうなんです。で、まず、その、まずは最初びっくりし埼玉アリーナだったんですけど。
はい。 はい。 はい。 はい。 おお、なるほど、なかなかはい。 はい。
はい、で、最初に、私全然その、前情報知らなかったんですけれども、あの、前座で出るアーティストが居るじゃないですか。
はい。 ああ、そうですよね。はい。
で、あの大体外国のね、たれあの、歌手とかってしあれなんですけど、必ずなんかオープニングアクトがあるんですけど、そのオープニングアクトが、あの、藤井風さんだったんですよ。
はい。 へえ。
そう、なんで有名な人だったんで、びっくりしちゃって、彼一人でもね、多分すごい集められる人じゃないですか。
あ、でもはい。 そうですよね。なんかあの、海外の方のライブなのに、日本の方が来るのはそれは、う一般的ではあるんですか？
あ、多分その同じ、ソニーとかのレコード会社が一緒なんじゃないかなって思いました。
うーん、なるほど、そういうことで、あの日本の方が
うん。あ、結構あの、外国の人が多い、まだちょっと売れる前の人とかが結構多いんですけど、でも今回そう、びっくりしちゃって、ビッグネームだったんで、おお、と思って。ふ。
はい。 うーん、かなりお <laughs> うーん、はい。
で、そこでいっかいめびっくりしまして。で、しかも、大体1曲とか2曲かなって思ったら、さんじゅっぷんぐらい、藤井風が、そう、やってくれまして。
はい。 はい。 はい。 ええ。
で、なんかもう一瞬忘れビリーアイリッシュに来てるの忘れちゃって、なんか、あそうなんですよ。あ、わあ、みたいな、嬉しいみたいになってね。
うん、そうですよね。はい。もうそれであの、ああ、終わった、帰ろうって思って帰れる方も居るぐらい、あの盛り上がりそうですね。
ああ、ほんとですよね、それぐらいの感じですよね。でも、その、そうで、それから、あの、で、ビリーアイリッシュ出てきて、で、すごい嬉しかったんですけど、でしかあの、私結構行くライブって、なんかこうノリノリ系が今まで多かったんですよ。
うーん。 はい。 はい。 は、はいはい。
でも、ビリーアイリッシュって、あの、曲調からもそうなんですけど、あの、なんてちょっとゆったり目の感じなんですよね。
はい。 うーん、何となくこう、あの、しず静かっていうか、あの、何て言うんですか、ダークなそうですよね。うん。
うん。 そう、「イェイ」みたいな感じじゃないじゃないですか。で、それで、その、なんか、り初めてそういうリラックスタイプの、こう、ライブに行ったんですよね。
ああ、じゃ、それまでは、あの結構盛り上がるようなライブに
そう、ダンスしたりとか、わあみたいな、一緒に歌って、わあみたいな、なんかそんなのも特に、彼女も煽ったりも、特にせず、みんなゆったり乗ってる感じなんですよ。
はい。 あ。 はい。はい。 へえ、それは経験的には初めてですか？そのへえ。
うん。 初めてです初めてですよ。だからびっくりしちゃって、へえ、こんな、ね、ライブもあるんだな、と思って。
はい。 はい。なんか入りはどうでしたか？なんか、わあってやっぱり、来た瞬間は盛り上がりましたか？
うん。 あ、盛り上がりますね。やっぱり皆さんね、大ファンの人が多いので、なんか服装とかも、なんかね、あのビリーアイリッシュに寄せている人もいっぱい居て。
うん、うーん。 はい。 ああ、なるほど。
そう。そうなんですね。で、私もなんかティーシャツとか買っちゃって。なんか、そう。そうなんですね。で、すごいこう、うわって盛り上がったんですけど、でもやっぱり曲調がやっぱゆっくりなので、ゆっくりっていうかね、そんなに「うわ」ってした感じじゃないので、なんか和やかに進んでいくんですよね。
ああ、はい。 はい。 はい。 はい。 なるなんか周りの方とかって、その盛り上がるライブと比べると、周りに来てる方も、なんか印象ってなんとなく違ったりとかもあるんですか？
うん。うん。 うん。 違います。だからみんなね、座ってる人も居るし。
はい。
なんか、その、乗り方もなんか、ゆったり横揺れみたいな。
へえ、なんかあんまり想像出来ないですけど。
そうなんですよ。 でしょ？なんか「わあ」って、た縦の感じがするじゃないですか、ライブって。でもほんとにゆったりゆったりで。
はい、はい。 へえ。
そう。あ、こんなライブもあるんだと思って、でもやっぱ、なんかリラックス出来て、すごい心地良かった。なんか頑張んなきゃっていうのが無くて。そう。きっそう。
はい。 はい。 ああ、逆になんか頑張らなきゃっていう、その、確かに盛り上がる方だったら、なんか、はい。うそうですよね。
そう。 うん、ですよね、声出さなきゃとか、あ、歌詞みたいな、のも特に別に無く、煽りが無いので。
ああ。
そう、ゆったりと。
もうそれは全部あの、やっぱり歌ってる方が作られてる、もう歌声だけで雰囲気は作られてるんですか？
ね。 そうなんですよね。だから特にダンスとかもしないので、ほんとに歌声だけで。
うん。 はい。 へえ。
うん、え演出もそんなに派手な演出はないんですよ。
はい-はいはい。
なので、多分それ狙いなんでしょうね、こういうゆったりタイプ、ライブみたいな。
なるほど、それが狙いなんですね。
うん。 だと思います。なんか、そのか彼女のその CD とかも、なんかささやいてるみたいな、すぐそこで
はい。
のような感じの歌い方なんですよね。なんでその雰囲気を多分あまり壊してないんじゃないかな、ライブ会場でさえ、うわってなんとかとか、言わないですもんね、なんか、「東京」とかなんたらとかあんま言わない。
ああ。 へえ、来た瞬間、その入りから、そういったなんか、ぶわって盛り上がることはもうない。
うん。うん。うん。 ゆったりです。ゆったり、そうなんです。ゆったりなんですよ。で、なんか、「I love you Tokyo」みたいの言ってたかな、それぐらい。でもそんなうわあってもう煽る感じではないです。
へえ。 うん、なんか、なんだかライブっていう感じを忘れちゃいそうな感じがしますね。
いや、ほんとそうなんですよね。広い会場なんだけど、ゆったりしてる感じで。
はい。 ええ、なんか人もやっぱり多かったんですか？
そう。 人もそうですね。まあ、割とぜむうん、全席は埋まってましたね、大きい会場ですけどね。
おお。なんとかこう人が多いと「わっ！」て盛り上がる方だと、なんか人とこうぶつかったりとかで、あ、もう、「なんだなんだ？」って、立ったりしそうですけど。あ、そうですよね。
うん。うん。 やっぱ、か皆無皆無ですね。で、あの、私その上の席だったんですけど、下のアリーナ席の人も座ってたりとかして、で、そんなぎゅうぎゅうじゃないんですよね。あれもなんか分かんないです。売れてないのか、多分売れてないことはないと思うんですけど、多分そのゆったりめ？し下の会場も。
はい。 あ、はい。 え！ はい。 へえ。
うん。そのね、アリーナ席もゆったりめで、なんかのんびりしてるんですよ、前の方もしとも。
おお、それはもう全くやっぱり、その盛り上がるタイプのライブとは、もうパッと見て分かりますか？違いが。
分かります。なんか割と前の方に行っちゃったりとかしてる感じがするんですけど、とかもうがあ、乗りっぱなしみたい、立ちっぱなしみたいな。前の方の人は特に？そんなイメージがあったんですけど、あ、なんか、ゆ床に座っちゃってるみたいな。<chuckles> ね、でも楽しそうなんですよ、なんか退屈な感じはなくって。
はい。 はい。 はい。 うーん。 へえ。なかなかそれは独特の何かはい。
そう。 独特ですよね。そうなんですよ。なんでね。うん。
なんか、<groans> グッときましたか？もう、あの、やっぱり盛り上がる方だとテンションも上がってこう、なんていう、心拍数も上がってくるイメージだと思うんですけど。はい。
あ、そう。そうですよね。も、そのこうきしか知らなかったので、逆にあ、こういう世界観もあるんだなって、ちょっと、れなんか、で、曲はもちろん大好きなんで、自分の好きな曲が流れた時とかは「うわ」って、これはもちろんね、嬉しかったりそう。で、一緒に行った人も、なんか、何て言うんだろう、付き合ってるわけではないんですけれども、なんとなくこう、そそのゆるい感じなんですよ、そこもまた。だから、なんか、そこがね、いねかちょうど一致してて。
はい。 おお。 はい。 はい。 ああ。 はい。 え！ はい。
そう。なんかね。そう、友達なんだけど、そんなになんか頑張んなくていい友達みたいな。そう、ですね。
うーん。なるほど。なんか
なんで、なんかすごいその全体がだから、バランスが良くって、とても。
あ、はい。 ああ。なんか居場所的にも、居やすい空間になりそうですね。
そうなんですよ。だから、何て言うんだろう、そういう「わっ！」てしたくない人であっても、楽しめるのかな、逆にって、思いましたね。うーん。
うん。 はい。 ああ、確かに。 うーん。なんかあの、具体的にこう、例えば、歌い終わった後とかって、拍手で「わあ！」ってこう盛り上がる、あの、ま、そういうライブとは大きく違うなんかところありました？
うん。 うん。 うん。 そうなんで、そこもだからおとなしめで、なんか「イエーイ」みたいな感じはあるんですけど「うわ！お！」みたいのはないです。で、歌のはあの、始まりもなんかね、有名な曲とかもあるじゃないですか。だけどその Bad Guy とかの時もそんなにこう「うわ！」って感じじゃないんですよ「イエーイ」みて。
はい。 うーん。 あ、はい。 え、入りも違うんですか？
入りもね入りもね、しずちょっとなんか、特にあ煽らないから、ととにかくね。
ああ。
そう、なんか、うたこっち歌って、あっち歌ってとかが全然ないので、あの、ほほんとに過ぎていくんですよ、時間がただただ。
へえ。 なんか、あっという間に時間が過ぎそうな気がしますけど。
いや、過ぎました。ほんとに、ほんとなんですよ。そうなんですね。
うーん。その、なんか、盛り上がるタイプのライブも、あの、やっぱり盛り上がってると、「あ、気づいたらもう最後か」ってありそうですけど、なんか、どっちの方が早く感じました？
うん。うん。 あ、そうですよね。 今回は、ま、長くは感じないんだけど、もしかしたら、その、何て言うんだろうな、やっぱ、ゆったりしてるから、急いでる感じはあっという間に終わったって感じはなかったですね。あ、なんか、満喫しました。みたいな感じですかね。逆に。
はい。 あ、それはなかった。 ああ、じゃ、ほんとに満足感が満たされるというか。
あ、そうですね。それはありましたね。ん、うん。
へえ、なんか、帰り道とかも、やっぱ、違いはありましたか？
帰り道も、そう、あ、それはもう、ほんとにいつものライブと一緒で、なんか、車で行ったんですけど、く聞きながら、帰るみたいなね。<laughs> そう。
はい。 あ、はい。うーん、そうですよね。
うーん。そうですね。
なかなか、なんかその、おっきなま、割とおっきい会場だったとは思うんですけど、もうそこが、あの、こう、虜になってるような雰囲気って感じ取れましたか？
うん。 はい。 はい、それを感じ取れましたね。やっぱりなんか、有名アーティスト、ビックアーティストなんで、やっぱりね、その大きい箱であんなゆったりでも、みんな、なんて言うんだろう、退屈させないっていうか、そこはね、や歌唱力も勿論あれなんけど、そう、あるんでしょうけどね。でもなんか、声もね、なんかちょっと透明感があって
うん。 うーん。 おお。 うん、そうですよね。
ね、なんか、割と、そう「うわ！」と歌い上げるんじゃないんですよね。で、ダンスをするわけでもないし
うんうん。 そうですよね、確かに、お
ただやっぱ世界観ですよね、きっと。
ああ、もう一番その印象が残っているというと、世界観というところですか。なんか、好きな、例えば歌の、この歌詞が一番やっぱ、この部分が印象に残ってるみたいなのありますか？
うん。 うん。 あ、やっぱりそう、一番好きな歌が最後だったんですよ。<laughs> あれ？出てこない出てこない。セットリストも見てなかったんで、なんか、お！最後に来たって感じだったんですね。
はい。 あ、一番最後どったんですか？ああ。 <laughs> はい。 おお、それはそれで、なんか気持ちが上がりそうですね。
うん。 そうですね「ああ、やった！」みたいな、その時はさすがにちょっと一番嬉しいちゅうかでね、<laughs> うん、そうです。
あの <laughs> そうですよね。はい。 なんか、もしかしたらあの、忘れて来ないんじゃないかとかって不安なかったですか？<laughs> そうっすね。
いや、そ、ほんとに、あれ？<chuckles> あれ？みたいな感じだったんですけど、え、歌わないの？みたいな感じだったんですけど
うん。あ、ああ、でも来て良かったですね。
そうですね、最後に、なんか大好きな曲も聴けたんで、なんかね、いい時間を過ごしたんですけれども。
うーん。 うんうんうん。 うーん、なるほど。なんかあの、その、まあ、とうライブに行かれて、まあ、今までとはちょっと違った、あの、体験をされたってことなんですけど、まあ、なんか、大きくはないかもしれないですけど、そのライブによってなんか今、まあ、多少なりともこう、生活とか、なんか変わりました？歌を聴くようになったとか。はい。
はい。 うん。 はい。 あ、はい、その後は、すごくビリーアイリッシュを聴くように毎日聴いてて
ああ、やっぱりそうですよね。
そうですね、で、なんか浸ってますね。あの、なんか、ゆゆったり感みたいなのに。なんでちょっとリラックスする感じとかで、で、あまりそのたくさんは聴いてなかったんですけども、それからやっぱり色々聴くようになって、で、そのなんか、それをユーチューブのあの、あれ、ユユーチューブミュージックで私よく聴いてるんですけど、そうすると、あの、なんか関連みたいなのも出てきたりするじゃないですか。で、関連のアーティストもそれでなんか広がったりとか
おお。 はい。 はい。 はい。 ああ、はい。 ええ。
して。
なるほど。そしたら、まあ、聴かないような歌、ま、聴いたことなかったような歌も、あのどんどん
そうですね。うん。 うんうん。 あ、そうですそうです。あ、意外といいじゃない。みたいな。
ああ、もうなんかその、やっぱり歌を聴くだけで、そのライブに行った、なんというか、風景が思い浮かばら浮かぶようなことってやっぱありますか？
うん。 あ、浮かびますね、すごく、こう、あの、アングルとかその時のアングルとか、すごいその雰囲気とかがなんか蘇りますね。
ああ。 はい。 ああ、それはなんかあの、なんか悲しい気持ちになりそうですけど、それはそれでなんかリラックスできますか？
うーん。うん。 ああ、あまり、そうですね、あまり悲しくはないないかもしんないですね。また行きたいなぐらいな感じで。そうです。
あ ああ、なるほど。やっぱまた行きたいと思いますか？
あ、そうですね、また行きたいと思いましたね。だかそういうこう、ゆったり目のライブもいいなっていう感じになりましたね。なにか、そう、ちょっと大人っぽいのも行ってみたいかなとか、今までそんなあんまり行ったことないんですけど、ね、なんかジャズ系とか、もしかしてあんな感じななのかな、ノリ的にあんな感じなのかなとか思ったり
ああ。 なるほど。 はい。 ああ、実際、まあ、体験としてもあの、また同じようなライブにも行かれたいということですね？
とか、うん。うん。 そうですね、似たようなちょっとゆったり目は、あ、じゃなくて。
うーん、なるほど。いや、本日は、あの、ライブでちょっと心を動かされた瞬間についてお話聞かせていただいてありがとうございました。
はい、いいえ、こちらこそ聞いていただいてありがとうございました。